Benim, ımm, yeni bir, ııı, aslında kendimle ilgili yeni pek çok hedefim var. Bunlardan 1 tanesi de biraz daha bu, ııı, harcamalar konusunda hem dikkatli olabilmek, ııı, bir bütçe hesabı yapabilmek ve ııı, tasarruf etmek açıkçası. Yani, bir miktar birikim yapmak, kıyıda köşede, ııı, param olsun istiyorum ki, hani, böyle psikolojik olarak daha rahat hissedeyim kendimi. Ama sanırım yapısal olarak buna çok müsait değilim. Bu da, hani, bugüne kadar böyle bir alışkanlık da geliştiremediğim için biraz da zor geliyor. Bu konuda senden bazı tavsiyeler istemek istedim. N neler yapabilirim b böyle alışkanlıklar geliştirebilmek adına?
Anlıyorum. Yani, aslında, ııı, öncelikle birazcık daha bunu bir sayısal olarak görmek çok çok önemli bu noktada çünkü bazen ihtiyaçları karşıladığın noktada istekleri önleyememenden kaynaklı belki, ııı, harcamalar yapıyor olabilirsin. Daha çok belki alışveriş yaparken ihtiyaç temelli alışveriş yapman bu noktada sana yardımcı olabilir ama, eee, bunu birazcık daha s sayısal olarak düşündüğümüzde gelirin ve giderin arasında nasıl bir denge var? Ve gider giderlerin konusunda ne tür harcamalar yapıyorsun ve orada vazgeçilebilir harcamalar var mı sence? Bunları da anlatırsan daha iyi tavsiyeler verebilirim.
Doğru. Hıı. Evet. Yani, şöyle, çok enteresandır, yani, ımm, ben acaba, hani, bizim, eee, aile, eee, yapımız harcama alışkanlıkları bakımından farklı mı onu da bilemiyorum, hani, etrafımıza göre. Mesela ben baktığımda biz 4 kişilik bir aileyiz, 2 çocuğumuz var, eee, ve, hani, bizim en çok, ııı, harcama kalemlerimizin genelde mutfak üzerine olduğunu fark ediyorum. Yani yemek alışverişi bizim için çok büyük bir kalem. Aslında, hani, normalde, eee, konuştuğum arkadaşlarımla falan da bunu, hani, ııı, "Gerçekten bu kadar çok çok harcıyor musunuz yemeğe?" falan diye sorduğumda, hani, bana bir, eee, şey, ııı, rakam çıkarıyorlar. Hani, genel olarak, böyle, sohbet esnasında, işte, ayda şu kadar bütçemizin şu kadarı alışverişe gidiyor, mutfak alışverişine ya da yemeğe. Eee, bizim burada bir farklılık olduğu kesin. Mesela, eee, y dışarıda yemek yemeyi seviyorum. Iıı, dışarıdan yemek istemeyi de seviyorum galiba. Eee, bunu hadi birazcık, böyle, bu farkındalıkla, biraz, böyle, o arkadaşlarımla sohbette falan da: "Acaba ben çok mu, hani, abartıyorum?" diye düşünüp biraz sanki azaltmaya çalıştım ama, eee, ya, markete da gittiğimde, emm, şunu hiç yapamadım hayatımda ve üzülüyorum. Mesela arkadaşlarım, işte, neresi indirimli, hangi ürünü hangi marketten almak lazım falan, o çok farkında alışveriş yapıyorlar ama, eee, mesela biz hiç market s seçmeyiz yani, işte, şu market, bu market diye, hani, daha indirim marketleri var ya, hani, böyle, bizim oraya gitmek gibi bir motivasyonumuz yok eşimle. Daha çok şey yapıyoruz, işte, hani, "A, alışverişe mi gidilecek?" İşte, eğer yol üstündeyse durup oradan bir şeyler alıp her neresiyse eve gidiyoruz falan. Eee, bu biraz sanki bu biraz fazla gibi geliyor bana.
Hı hı. Çok güzel. Hıı. <chuckles> Tamam. Harika. Hı hı. Anladım. Evet. Yani, bu noktada belki, hani, arkadaşlarının yaptığı tutum da çok çok önemli rol oynuyor olabilir ama burada belki senin, hani, alışverişte, eee, market fark etmez bir şekilde alışveriş yapıyor olman çok çok etkili çünkü her marketin her ürünü aynı fiyatta değerlendirilmiyor. Bir de burada alışkanlık edinebilirsin mesela çevrende evine yakın, uygun bir market varsa, hani, mesela uzun süre b o marketten alışveriş yaptığında aslında daha çok o marketteki markalara ya da ürünlere ihtiyaç duyarsın ya bir alışkanlık geliştiğinde. Iıı, galiba böyle bir duruma ihtiyacın olabilir bu süreçte. Bir de dışarıdan çok fazla yemek söylediğini söyledin. Çok güzel. Ama bu noktada, ııı, dışarıdan neden yemek söylediğini merak ediyorum açıkçası. Lezzetli oluyor olabilir ya da daha pratik mi geliyor sana? Kolaylığından mı dolayı söylüyorsun? Neden daha çok dışarıdan söylemeyi seviyorsun?
Evet. Kesinlikle. Hı Ya, tembellikten galiba. Çünkü, hani, ııı, bilmiyorum, böyle bir alışkanlık gelişmiş. Biz biz çok uzun, ııı, zamandır, hani, ııı, y evet, evde yemek pişiririz, yemek yaparım, yemek yapmayı da severim. Ama ben, böyle, hani, yemek benim için, ııı, uzun vakit ayrılacak bir şeydir. Böyle, hani, evde pratik şeyler yapma alışkanlığım da pek yok herhâlde. Ne bileyim, ııı, evde mutfağa gidip yemek yaptığım zaman, böyle, benim de canımın çektiği, çocukların da çok lezzetli bulduğu, böyle, özel yemekler yapmak isterim. Hani, haftada, işte, değişir 3 gün, 4 gün, iii, güzel güzel bu, işte, uzun vakit ayırdığım yemek sürecine, eee, mesai harcarsam, eee, kalan zamanlarda da, hani, şey diyoruz, işte, "Hadi, bugün de bunu söyleyelim dışarıdan." falan, böyle. Eee, işte, zaten bir de şey var ya, böyle, elimizin altında uygulamalar var ya, işte, bu uygulamaya giriyorsun, hemen en yakınındaki, ııı, restoranlar listeleniyor. Orada hemen gönül gezdirmeye başlıyorsun. "A, bunu mu yesek, şunu mu yesek?" Hemen kapına geliyor. Tabii, büyük bir rahatlık. Iıı, ama çok da masraflı, yani, ııı, bir bakıma, eee, çok masraflı. Hani, bunu bir şekilde biraz frenlemek lazım galiba.
Hı hı. Harika. Hıı. Harika. Anladım. Hı hı. Çok güzel. Tabii ki. Eee, evet, seni çok iyi anlıyorum. Aslında bu noktada belki senin için pratik oluyor olması ilgi çekici oluyor olabilir. Çünkü hazır yemeğe aslında çok hızlı bir şekilde erişebiliyorsun. Ama düşünüldüğünde aslında çok pratik yapılabilecek, eee, yemekler de var. Ya da mesela diyelim ki dışarıdan hamburger söylüyorsun. Hamburgeri evde de çok, eee, pratik bir şekilde yapabilirsin. Mesela donmuş et alabilirsin. Onu, eee, ısıtıp tavada sonrasında hamburger ekmeğini de hazır alabilirsin. Zaten arasına belki sadece domates falan doğrayacaksın. Hani, öyle pratikleştirebilirsin, ki daha, eee, bütçeye uygun, bütçeni sarsmayacak bir şekilde bir, eee, maliyet çıkartabilirsin bu noktada. Yani, oradaki yemeklerin aslında pratik ve hızlı oluyor olması ya da belki de daha lezzetli oluyor olması, eee, bu noktada evde de sağlayabileceğin bir durum olabilir. Eee, anlıyorum, hani, mutfağa girmeyi seviyorsun ama orada uzun vakit geçirmek gibi geliyor sana. Bu noktada çok pratik seçenekler de var düşünüldüğünde. Belki sosyal medyadan da bakabilirsin. Ama, eee, "Direkt bunu azaltmak istiyorum." diyorsan da bence kendini buna mecbur bırak. Yani, şöyle, eee, uygulamaları sil. Eşinin telefonundan da sil. Hatta çocuklarında varsa onlardan da sil ve artık, hani, uygulamalara erişemeyip evde yemek yap yapma mecburiyetinde hissettiğinde yemek yapma durumunda kalacaksın. Ama, ııı, bunu hayatına dâhil ettiğin için de daha hızlı yemek yapmanın yollarını arayacaksın ve sonra da daha hızlı yemek yapmak için de ona göre bir alışveriş yapacaksın gibi düşünebilirsin aslında bir döngü.
Doğru. Hı hı. Evet. Olabilir. Hıı. Ya, çok mantıklı aslında. Yani, hani, ııı, böyle insan, ııı, böyle, hani, şapkasını önüne koyup düşündüğünde fark ediyor böyle, aaa, alışkanlık hâline getirdiği bazı zaafları var, hani, ama değiştirilemeyecek şeyler de ya Bu dediklerin çok mantıklı ve kolaylıkla da aslında uygulanabilir şeyler. Sadece dediğin gibi biraz farkındalık gerekiyor. Bir de şu uygulamaları kaldırmak bence ilk adım olarak mükemmel bir şey olur bizim için. Çünkü, eee, o elimiz ister istemez gidiyor. Çünkü şöyle, mesela, işte, dışarıdan, eee, eve gelmişim, akşamüzeri saatleri, işte, acıkmaya başlamışız. "Üf, şimdi kim kalkıp da mutfağa girip, hani, bir şeylerle uğraşacak?" ııı, şeyiyle, düşüncesiyle hemen, eee, telefon elimin altında, "Uygulamada bir bakalım ne varmış?" derken sipariş geliyor hâliyle. Eee, yani, bu evet, yapılması gereken şeylerden bir tanesi. Çünkü şey ya, özeniyorum, emm, gerçekten çok özeniyorum. Şöyle, mesela burada, ııı, bir arkadaş grubumuz var ve şey diyorlar mesela, işte, "Aylık market harcamamız şu kadar. İşte, o indirim broşürlerine bakıyoruz. İşte, eee, ve, ııı, asla gidip her ihtiyacımızı tek bir yerden almayız. İşte, bir yerde zeytinyağı ucuzsa o markete, işte, peynir burada ucuzsa şu markete." falan, ııı, müthiş bir de şey var, çaba var, yani, sistematik. Ama şu da var, bu arkadaşlarım, hani, ben mesela market alışverişi dediğim benim için, hani, b bütçeden tasarruf edilebilir bir şey gibi görünmüyor ama onlar bu uygulama sayesinde bayağı bayağı birikim yapmaya başladılar. Hani, biz aynı zamanlarda geldik buraya. Eee, yeni bir hayat kuruyoruz. İşte, bir sürü masrafımız oldu. Onların da bizim de. Ama mesela onlar, hani, bu, ııı, masraf kısmındaki o şeyleri bitirip, eee, hani, borçları falan da bitirip, ödemeleri yapıp o ha düzeni kurup, eee, para biriktirmeye başladılar. Hani, o yüzden benim de artık yapmam gerekiyor gibi, ııı, bunları, hani, birazcık daha dikkatli olmak gerekiyor galiba bu durumda.
<chuckles> I hı. Evet. Hı hı. Aynen öyle. Anladım. <giggles> Hıı. Tabii ki. A! Ne güzel. <chuckles> Tabii ki. Yani, ııı, bu arada şunu da, ııı, merak ediyorum; arkadaşlarınla eğer beraber gitme durumun varsa birkaç kez onlarla alışveriş yapmak sana yarayabilir. Çünkü o belli ki onlar bu, işte, bayağı bir uzmanlar ve sana da destek olabilirler. Bu arada alışverişe giderken hiçbir liste yapıyor musun yoksa gerçekten orada ihtiyacını gördüğün şeyi alıp o şekilde mi harcama yapıyorsun?
Doğru. Imm, <smacks lips> ya, aslında liste yapmıyorum. Bir de şöyle bir durum var. Mesela, hani, evden çıkarken konuşuruz ya, "İşte, ihtiyaçlar neler? İşte, markete gitmemiz lazım. İşte, ihtiyaçlar neler?" Mesela işte 6-7 kalem şey saydık evde, eee, olmayan ama markete gittiğimizde o sepet tık ağzına kadar dolmuş olur ve, hani, aldığımız, eee, ürünlere bakıldığında en az 30 şey alıp dönmüşüzdür. Hâ hâlbuki, hani, biraz, "A, bunu da gördüm rafta alayım. A, bu da iyiymiş, deneyelim." falan diye böyle bir, ııı, şey. Alışverişte ipin ucunu kaçırma söz konusu sanırım.
Evet. Hımm. Anladım. İşte, o noktada aslında liste çok işe yarayabilir senin için. Hatta belki liste oluşturup arkadaşlarınla birkaç kez alışverişe gitmek bu noktada gerçekten ciddi bir yardımda bulunabilir senin senin için de. Eee, ve listede de kendine şöyle bir belki söz vermek işe yarayabilir. Eee, işte, bu listenin dışına çıkmayacağım. Hatta mesela bir şey alacaksan onu kaç adet alacağını ya da mesela bir meyve sebze alacaksan kaç kilo alacağını da bunu da net bir şekilde yaz ki o listede olan şeyleri de ekstra fazla alarak yine fazla bir harcama yapmamanı sağla, yani, bu noktada belki çok çok yardımcı olunabilir diye düşünüyorum sana.
Olabilir. Hımm. Yani, aslında doğru ve mantıklı ve yapmadığım bir şey. Hani, alışkanlık hâline getirmediğim bir şey ama ilk adımı yaparsam, hani, belki zamanla, hani, bir de özellikle faydalarını görmeye başladıktan sonra daha motive olarak bunu devam ettirebilirim, eee, belki de. Peki, şey yapmalı mıyım: Yani, hani, ımm bunu yaparken, hani, yola çıkarken, hani, işte, atıyorum bu hafta artık alışverişe bir listeyle gideceğim, ihtiyaçlarımı alacağım ve, işte, böyle, özellikle, hani, arkadaşlarımın yaptığı gibi bu fiyat, etiket bakma alışkanlığıyla ilgili, eee, çaba göstereceğim dediğim anda, mesela, işte, bu ay şu kadar, eee, bütçemin, işte, ımm, gelirimizin %10'unu eee, banka hesabına atıp, işte, birikim olarak başlangıcını yapacağım değil mi? Yoksa ay sonunda elimde ne kadar kaldıysa onu atmaya mı çabalayayım? Yani, bunu bunu nasıl yapabilirim?
Tabii ki. Hı hı. Evet. Ya, belki şöyle yapabilirsin. Yine mesela bir bütçe belirlemek çok çok önemli. Mesela arkadaşların ne kadar harcama yapıyormuş bunu öğrenirsin. Mesela ne olsun arkadaşlarının yaptığı? $500 ya da euro olsun. Sen de 1000 yapıyor ol. Eee, bunun arasında bir fiyat belirle kendine, $750 ya da euro, eee, ve bunun üzerinden ben, eee, aylık bu kadar harcama yapacağım, eee, kalanını kenara atacağım gibi bir aslında bir hesabında sadece market için ya da yemek için ayrılmış bir bütçen olsun, belki onun sonunda arttırmak sana iyi gelebilir ve ondan sonra bir kenara ayırabilirsin. Çünkü baştan kısmak seni de zorlayabilir çünkü bu sürece yeniden başladığın için.
Tamam. Hıı. Doğru. Hı hı. Ama yine de şu konuda haklısın galiba, yani, en azından, eee, çok düşük olmasa da bir bütçe hedefi olsun ki çok da aşmayayım o sınırı, hani, eee, kontrolü sağlayabileyim. Eee, bunu da yapacağım. Eee, çok teşekkür ediyorum verdiğin tavsiyeler için. Çok faydalı oldu benim için. Çok teşekkürler.
Aynen öyle. <chuckles> Harika, rica ederim tabii ki de. Yani, bu süreçte de aslında kendini çok sıkmadan ama bazı şeylere adım atarak başlamak zamanla daha da azaltmanı sağlayabilir. Umarım işe yarar, tavsiyelerin. O hâlde görüşmek üzere.
Evet. Görüşürüz.